Eee, lagi mau survei. Memang aku survei awalnya cuma melipir ke daerah lain gitu kan, untuk liburan <chuckles> dan dari situ aku, eee, hampir kena marah sih oleh direktur aku, cuman, karena anak lapangan cukup kooperatif dan project manager aku juga membackup lah. Akhirnya aku masih di status yang aman ya. Ya meskipun ada sedikit peringatan sih, mungkin peringatannya secara, eee, kalau misalnya enggak ada sinyal kabarin, biar di kantor tuh enggak panik, takutnya kamu kenapa-kenapa, lebih ke situ sih bukan ke hasil pekerjaannya.
<chuckles> Iya iya. Heeh bener bener. Oke. Oke, tapi memang ya kalau nggak memanfaatkan itu ya pasti, eee, susah juga ya untuk cari waktunya apalagi kalau, eee, tugas keluar kota itu kan nggak memandang ini hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan, karena waktunya Sabtu Minggu, tetep aja Sabtu Minggu harus kerja gitu ya Kak ya. Wow tapi luar basa, banyak sih pengalaman-pengalaman Kakak ini, bagaimana cara kayak mengatur waktu kerja, memang apalagi kalo dipekerjaan kan, eee, gak bisa juga sesuai aturan-aturan kita ya, yang penting ada komunikasi, komunikasi terhadap atasan sama teman kerja gitu.
Iya. Betul banget kemuke Betul. Atasan, iya. Aku tuh selalu menerapkan komunikasi terbuka, terus juga transparansi ya terhadap atasan aku dan teman kerja aku, sehingga nanti tuh muncul sendiri tahu batasan-batasan kerja yang sehat dan saling memahami. Gitu, nah kalau sudah tercipta, eee, saling memahami ini, biasanya batasan kerja itu akan tercipta, eee, dengan sehat secara natural gi
Terse oke bener, bener bener memang harus punya lingkungan sehat lah, lingkungan kerja yang sehat ya. Makasih loh Kak udah mau banyak hal berbagi. <chuckles> Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya.
Banget. Ah iya sama-sama. Oke deh kalau gitu. Iya makasih juga udah mau denger, eee, pengalaman aku dan cerita aku sejauh ini. Sampai jumpa lagi ya.

Oke aku kira bangun-bangun besok langsung udah kerja lagi Kak. <laughs>
Waduh <laughs> aku gak mau kerja rodi tuh, gak sehat.
<chuckles> Oh, oke bener bener memang ya harus bener-bener di ini ya tapi kadang-kadang Kakak butuh nggak sih, eee, waktu pribadi yang lebih panjang misalnya untuk liburan atau segala macam tapi di kantor ada nggak kayak cuti-cuti kayak gitu Kak?
Butuh banget ya betul, jadi kan aku tadi sempet cerita juga ya bahwa aku tuh ada kerjaan visit ke lapangan, nah, eee, saking waktu pribadi aku tuh tersita, eee, banyak oleh pekerjaan, jadi aku tuh menyiasatinya tuh, eee, pada saat aku visit ke lapangan misalnya aku ditugaskan ke, eee, kota Kendari gitu kan di Sulawesi Tenggara, mhm.
Banyak. Wow oke, sekalian liburan gitu ya. <chuckles>
Nah iya kantor aku tuh dari memberikan waktu 3 hari aku tuh men mensiasatinya dengan, nis ini sebenarnya tindakan yang, tidak patut ditiru ya jadi aku, mengakali kayak, eee, di lapangan tuh ada kendala, yang harus saya handle dulu jadi, saya harus extend nih 2 hari, 3 hari gitu jadi itu panjangnya seminggu gitu, nah saya pulangnya hari minggunya nah itu, biasanya jadi salah satu, cara aku untuk menambah waktu pribadi gitu nah tapi, disclaimer dulu ya, eee, project managerku tuh udah tahu tapi untuk atasan bos aku, eee, itu nggak tahu gitu.
<chuckles> Oke. Oke ya sama-sama komunikasi aja ya Kak ya kalau seperti itu ya. Oke tapi ada nggak pengalaman yang, eee, waktu di Kendari deh waktu di Kendari waktu itu gitu kan, namanya juga curi-curi waktu gitu apa sih tantangannya gitu kan kan ada ada kendala juga kan pasti, eee, apa namanya, eee, kayak tantangan tersendiri gitu loh.
Bener. Nah iya. Mhm.